Ouais, c'est là parce qu'arrivé à la fin, on se dit toujours, heu, on on a l'expérience de la murder party, heu, qu'on avait fait très, très riche en contenu avec il y avait d 2 cadavres, donc 2 mises en scène, heu, des rapports d'autopsie, des preuves, des indices, des un un un flic, heu, enfin, un journal télévisé, enfin, bon, il y avait vraiment beaucoup de contenus et hem, en fait, on a fait trop difficile, heu, sur 12 joueurs, il y en a que 2 qui ont trouvé la solution donc c'était à notre goût pas assez, heu, u une moitié, ça aurait été bien, tout le monde peut pas trouver, heu, mais
Mmh. Ah oui. <chuckles> Ouais. Oui, le but c'est un minimum que les gens puissent jouer et puissent gagner ou enfin, du moins, heu, ouais, OK, d'acc
Ouais. S'a s'a s'amuser en trouvant un peu la solution. C'est toujours gratifiant d'avoir passé 1 heure ou 1 heure 1/2 à plancher sur un truc et d'a et d'arriver à trouver pourquoi.
Ouais, ouais. OK, d'accord, je comprends.
Et il y a toujours un peu cette fin où le blocage arrive un peu en disant, ouais, mais est-ce qu'on ferait pas demi-tour? Ça, est-ce que est-ce que cette énigme-là, heu, ils ont pas de téléphone, ils ont droit à rien, est-ce que c'est pas un peu trop difficile, hem? Donc, c'est à ce moment-là des fois que le blocage il peut, un petit peu, arriver, heu, mais finalement c'est plus de la peur, heu, que vraiment de la panne sèche d'idées.
Oui. Oui. Ouais, oui, c'est ça. C'est c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est un petit peu à la fin, tu remets tout en question, heu et c'est c'est peut-être, heu, c'est peut-être, heu, quelque chose de naturel quand tu crées de vouloir, heu, douter peut-être, heu, je enfin, je sais pas.
Mmh. On l'a pas fait sur tous les jeux, hem, peut-être.
Surtout que ça dépend des des jeux.
Ouais, voilà, peut-être parce qu'il y a des formats qui sont différents. On a fait aussi un jeu adapté de d'une famille en or, heu, où un présentateur pose des questions, ouais, voilà, pose des questions et et et en fonction des réponses données par le panel, heu, il y a un nombre de points qui est attribué pour chaque équipe, hem et ça, heu, ça nous a pas demandé de questionnement, heu, peut-être parce que le jeu existait déjà et que donc on s'est vraiment très largement inspiré des règles qui qui existaient.
Ah marrant! <chuckles> Ouais. OK. OK. OK. Ouais, oui, oui. Tu savais que ça fonctionnait dans tous les cas, heu, les règles, quoi, enfin le le jeu, alors que si tu inventes du du début, c'est vrai que tu sais pas si ça c'est comme tu disais pour le murder, si les personnes allaient réussir ou quoi alors que l'autre, heu
Voilà. Mmh. Voilà, la zombie party, on crée un truc de toutes pièces alors le concept existe, attention, on on a rien inventé mais par contre le contenu, heu, il est vraiment très personnalisé et très individualisé, donc heu, difficile de savoir, déjà, si vous les gens vont s'amuser, nous on se marre quand on le fait
Oui, oui. OK. Ouais, ouais, oui mais c'est autre chose que ouais. Mmh, OK.
mais c'est voilà, heu, peut-être que ça va pas être marrant pour tout le monde donc heu, ouais, des fois, heu, c'est c'est pas toujours évident.

OK, mais c'est franchement, c'est super et donc du coup, heu, voilà, vous êtes à 2. Est-ce que et vous accordez aussi des moments, heu, quand vous avez des blocages et cetera, des moments de pause? Est-ce que vous allez vous distraire, vous allez faire autre chose, parfois?
Mmh. Mmh, ça m'est arrivé parce que sur, heu, l'avant dernier jeu qu'on a fait, à savoir, une adaptation du Juste Prix, hem, mon amie m'a dit: «Écoute, moi, je suis en thèse de droit, heu, il faut que je la rende, heu, j'ai une j'ai un délai à respecter, heu il faut que je la rende rapidement. Franchement, j'ai pas trop le temps de m'en occuper, heu». Je dis: «Bon, ben, OK, pas de souci. Bon, heu, avec le nombre de jeux qu'on a faits, on est rodées. Il existe déjà. Je devrais m'en sortir, heu, ça devrait pas être trop difficile», et mmh, je dis donc: «Je te je le fais toute seule et je te prendrai, heu, 2-3 heures, à la fin du jeu pour que tu vérifies quand même qu'il y ait pas d'incohérence et que je te présente le truc». Elle m'a dit: «OK, pas de souci».
Mmh. Ouais. Mmh.
Et en fait, heu, j'ai repris les règles. J'ai tout écrit, heu, le rôle de chacun et tout et tout et j'ai bloqué sur, heu, comment faire une transition entre, heu, la Roue et le jeu final de C’est plus ou c’est moins.
Ouais, OK, c'est le jeu avec Vincent Lagaffe, heu, c'est ça? Ouais, heu ouais.
Impossible. Alors oui, il y a eu Vincent Lagaffe ou Philippe Rizzoli pour, heu pour les plus âgés. Heu
Ouais, ouais. Oui. OK, je, heu ouais, je vois, heu, de quoi tu parles.
et j'ai bloqué sur un un une transition un peu sympa et pas juste: «Bon, allez, les copains, on fait 2 pas de côté et on change de jeu». Heu, je voulais un truc un peu plus, heu un peu sympa, un jingle, quelque chose. Je sais pas ce que je voulais, mais je voulais quelque chose. Hem et impossible. Là, j'étais en panne sèche et c je trouvais pas de solution.